Ja, das Serienfinale, ne? Also, das große Ende einer Serie ist ja wirklich, ja, mit das Wichtigste. Was macht denn für dich so 'n Serienfinale, ja, gelungen oder eher enttäuschend?
<chuckles> Also, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass es das Wichtigste ist. Oftmals bei Serien ist ja auch so 'n bisschen der Weg das Ziel, aber, äh, für mich ist wichtig, äh, dass die Story richtig zu Ende erzählt wird. Also, es gibt nix Schlimmeres, wenn am Ende der Story irgendwie noch so 4, 5 Plot-points, die irgendwann mal angefangen wurden, dann einfach so, ja, v v vergessen wurden und dann bleibt der Zuschauer da übrig und wundert sich, was eigentlich damit passiert ist.
Ah, okay. Also, dir ist es schon wichtig, dass, äh, ja die Serie quasi gut, ja, ne, beendet wird in dem Sinne, dass es Sinn ergibt alles und dass alles, was so aufgebaut wurde, auch ja, dem gerecht wird, so.
Genau, dass es halt so kein Mysterium mehr gibt, so wie jetzt jemand gestorben ist oder wenn man einen irgendwie anfangen hat lassen, in 'ner An in so 'ne irgend 'ne andere Richtung zu gehen, dass der sich auf einmal ganz komisch verhält, dass es dafür 'ne Erklärung gibt. Ne, es muss halt irgendwie Sinn machen, wie du sagst, genau.
Okay. Erinnerst du dich denn an eine Serie, wo dich das Serienfinale irgendwie, ja was so super gut war oder vielleicht auch in die andere Richtung, was super schlecht war, also was dich so richtig enttäuscht hat?
Also, was super schlecht war, da bin ich bei vielen, äh, mit dem Thema Game of Thrones. Also es war von Staffel 1 bis Staffel 7 so 'ne geile Serie, hat mich richtig mitgenommen. Und in der letzten Staffel wurden halt so viele Dinge falsch gemacht, das hat's dann halt komplett ruiniert.
M okay. Okay, also da würdest du sagen, das war 'ne Situation, wo dich das Ende sehr enttäuscht hat. Warum genau? Also, was waren da die Faktoren? Also, äh, was wurde genau quasi schlecht gemacht?
Genau. Ah, da ga da gab's einige Sachen. S so einmal, äh, hatte man das Gefühl, die Autoren kennen ihre eigene Geschichte nicht oder, ja, die eigene Welt, die sie aufgebaut haben. Und auf einmal dann in der letzten Staffel, äh, wurden Orte dann falsch dargestellt. Es gab da diese Hauptstadt.
Oh, okay.
Bei dieser Hauptstadt war immer, äh, so s so ein eine wichtige Eigenschaft, dass die direkt am Wasser ist, so dass Schiffe also es gab auch mal so 'ne ganze Staffel, wo es um so 'ne Schlacht ging im Meer an dieser Stadt. Und in der letzten Staffel, so, steht diese Stadt auf einmal mitten in der Wüste, mehr oder weniger, ohne irgendwo weit und breit Wasser. Also das ist das ist einer von vielen Punkten.
<chuckles> Okay. Okay, also so 'n bisschen, ja, dieses logische Bild oder die Welt, die die errichtet haben, einfach so, ja, selber einfach zerstört, so <chuckles> im im Finale. Ah, okay.
Ja, ganz genau. Genau, die die haben auch halt so viele Sachen angefangen gehabt. Äh, und man hatte das Gefühl, die wollen die alle beenden, aber das wurde halt dann einfach komplett so viel zu schnell gemacht, sodass man gar nicht die Möglichkeit hatte, das zu verarbeiten. Ähm, so man hatte das Gefühl, d die das hätte richtig gut werden können, wenn sie sich noch 2, vielleicht 3 Staffeln mehr Zeit genommen hätten, aber sie wollten halt so viel in so in das Finale pressen und das hat halt 0 funktioniert.
M ja. Was muss das Finale denn, ja, so bisschen für dich haben, so an an Emotionen, die man fühlt? Soll das so Gänsehaut sein oder noch 'ne Überraschung, mit der man nicht gerechnet hat? Oder soll die Geschichte ganz normal, ganz logisch einfach zu Ende erzählt werden? So, was muss in diesem Finale passieren?
<chuckles> Oh, es es geht mir gar nicht so sehr darum, was passiert, sondern eher, wie es passiert. Also, ich habe es natürlich am liebsten, wenn meine Lieblingscharaktere dann irgendwie 'n Happy End bekommen und, äh, alle sind glücklich und so weiter. Aber ich habe jetzt auch ni dagegen nix dagegen, wenn's mal 'n emotionaleres Ende ist, wo vielleicht noch der Hauptcharakter stirbt oder irgend sowas. Ich ich kann mich mit allem anfreunden, aber es muss halt einfach Sinn machen und zu der Story passen.
Ja. Okay, aber so wie ich raushöre, ist dir schon wichtig, dass so die Charaktere, ja, schon so 'n passendes Ende bekommen, oder? Also jeder bekommt so sein Ende irgendwie.
Ja. Ja, passend würde ich schon sagen. Meistens hoffentlich auch das, was sie verdienen, mehr oder weniger, aber es muss halt irgendwie zu diesem Charakter passen und nicht, dass der sich auf einmal ganz anders verhält, andere Entscheidungen trifft, nur damit die irgendwie andere Sachen in ihrer Geschichte erklären können, die sie vorher schon so mehr oder weniger falsch gemacht haben.
Ja, genau. Genau, das wäre nämlich auch 'ne Folgefrage gewesen. Was hältst du davon, ja, wenn die Macher dann das so bisschen konstruieren, dass das so alles irgendwie passt, auch so von der Zeit her und, äh, davon, was die Leute irgendwie sehen wollen?
<chuckles> Ja, also d da kann man ja wieder Game of Thrones als Beispiel nehmen. In den ersten Staffeln gab's noch die Liebe zum Detail. So damals, äh, war das ja mit dem Reisen d das hat Wochen gedauert, bis man da von Punkt A zu Punkt B kam. Und das wurde auch in den ersten Staffeln noch realistisch dargestellt. Und dann zum Ende sind die Leute halt mehr oder weniger teleportiert worden, haben sich innerhalb von 'n paar Stunden zu den einzelnen Orten bewegt, einfach nur, damit sie für so 'nen bestimmten Plot-Point dann an diesem Ort sein können.
<chuckles> Ah, okay. Also, das war dann schon so 'n bisschen konstruiert, damit man vielleicht nicht so v so viel Aufwand dann machen muss, ja.
Ja, klar, das war halt alles viel zu schnell.
Magst du denn eher so, ja, diese klassischen, so, Happy Ends oder magst du eher diese, ja, so offene Enden. Wo auch quasi nicht so alles aus erzählt wird, oder, ja, wo nicht irgendwas so passiert oder, ne, sowas. Sondern wo du dir so selber so ausmalen kannst, so was halt passiert ist?
Hm. Ah, da bin ich eigentlich kein Freund von. Ich ich habe auch das Gefühl, das funktioniert in sehr wenigen Fällen, wo das dann wirklich, äh, so passend zu Ende erzählt wurde. Meistens bleiben dann einfach Sachen übrig. Und klar, das ist dann irgendwie cool, weil dann kann man seine eigene Theorie spinnen und das Internet fängt dann auch so 'n bisschen an zu diskutieren: Ja, es hat ja so und so und das und das. Aber ich persönlich äh, ich mag's wenn die Geschichte mir einfach zu Ende erzählt wird und dann kann ich mir mein eigenes Bild machen: Was fand ich gut, was fand ich schlecht.
M ja. Bist du denn jemand, der, ja, so Serien, ne, lieber komplett einmal schaut, damit du auch das Ende kennst. Äh, oder halt ne, äh, damit du halt Bescheid weißt, so was der Plot ist. Oder ist das so, wenn du so 2, 3 Folgen geguckt hast und die Serie dich langweilt, dann gehst du auch einfach zur nächsten?
Boah, ich ich gebe Serien meistens schon so, ja, 'ne 'ne Staffel. Kommt natürlich immer drauf an, wie lange so 'ne Staffel ist. Aber so 2, 3 Folgen sind meistens einfach nicht genug, dass man da s wirklich sich 'ne Meinung bilden kann. Also „Game of Thrones“, habe ich ja gesagt, fand ich eine der besten Serien bis aufs Ende. Und da fand ich den Anfang auch relativ langsam. Und ich habe 'ne Weile gebraucht, bis ich reinkam.
Ah, okay. Ja, gut. Ist es denn bei dir dann auch so, dass, äh, ja, so 'n Serienfinale hat das überhaupt so 'n großen Impact, quasi? Also, ist das überhaupt so relevant für dich?
<giggles> Hm, ich finde eigentlich meistens ist so mehr der Weg das Ziel. Also ich ich kann ich kann es immer wieder sagen, „Game of Thrones“, äh, fand ich das Ende echt nicht gut, aber ich bin immer noch großer Fan von der Serie. Und <chuckles> wenn ich das dann mal irgendwann wieder anschaue, dann lasse ich das Ende halt einfach weg, weil, äh, ich weiß, dass ich da eh nur enttäuscht werde. Also, ich finde immer, der der Weg ist das Ziel, ja.
Aber ist diese Enttäuschung, was ja auch bei super vielen Leuten so ist, ne, dass sie sehr unzufrieden irgendwie mit dem Ende sind und das hat dann die ganze Serie kaputt gemacht und das kann man nicht mehr gucken und sowas. Ist das denn nicht auch vielleicht deswegen, weil die Erwartungen irgendwie zu hoch sind?
Klar, also grade bei so 'ner Serie war natürlich der Hype enorm und alle Augen waren auf die Autoren gerichtet. Vielleicht sind sie auch einfach mit diesem Druck nicht klargekommen. Aber klar, man hat sich natürlich so die Schlacht der Schlachten erhofft, dass der der Hauptcharakter am Ende so mehr oder weniger auf diesem Thron am Ende sitzt. Klar, äh, s eben, du konntest eigentlich nur Leute enttäuschen, weil's auch so viele verschiedene, ja, Meinungen und so weiter gab. Aber man man muss sich halt von vornherein im Klaren sein, was will man erzählen und wie bringt man's zu Ende, weil sonst, äh, passiert das eben, dass man sich da irgendwie so verläuft aufm Weg.
Mhm. Findest du auch jetzt, äh, konkret bei der Serie, „Game of Thrones“, dass das stetig, ja, immer mehr an Qualität verloren hat, über die Staffeln oder dass jede Staffel und jede Folge super war und alles gut. Aber dieses Ende, also ne, rund ums Ende, dass das halt dann, ja, eher so bisschen schlecht war.
<chuckles> Ah, ja, ist klar. Es gab jetzt Folgen, äh, die waren besser als andere im Laufe der Jahre. Aber das jetzt so pauschal zu sagen, dass das immer schlechter wurde. Ich glaube, das sind einfach die Leute, <chuckles> die so 'n bisschen haten wollen und sagen: „Ja, wenn dann das Geld so reinkommt, dann machen das alle nur noch fürs Geld und die Liebe ist weg.“ Also, ne, den Eindruck hatte ich jetzt nicht.
Ja. Okay. Wie ist es denn, wenn du jetzt so 'ne Serie guckst und alle reden da drüber, ne? Es werden Umfragen gemacht im Internet und Fans schreiben. Ja, das ist so. Das ist so. Und ich hoffe, das ist so. Bist du da überhaupt jemand, der da gerne mitredet und auch so sagt: „Nein, das ist so und sowas.“ Oder willst du einfach für dich so diese Serie genießen und alles, was so rundherum, äh, passiert. Also, was das Publikum sagt, das ist nicht so wichtig?
Boah, also im Internet halte ich mich da eher zurück, so ich schaue mir oft so, ja, hm, Reviews mehr oder weniger an oder wenn Leute ihre Meinung teilen, aber diskutieren tue ich da eher nicht mit. Das mache ich mit lieber so in meinem privaten Kreis mit Freunden, die auch die Serie schauen. Das finde ich persönlich viel angenehmer.
Ah, okay. Ist es denn auch mal, ja vorgekommen im Freundeskreis, dass ihr so ja, d genau dieselbe Meinung dann auch hattet zu zu so 'nem Ende? Jetzt vielleicht mal fernab von Game of Thrones oder, ja, ne, was anderes passiert ist, muss ja kein Ende sein, sondern generelle Meinung zur zur Serie oder zu, ja, so Charakteren?
Aha. Ja. Ja, beispielsweise, was letztens auch total, äh, hype durch die sozialen Medien ging, war, äh, äh, Gott, wie hieß das? Äh, „The Summer I Turn Pretty“ Das war so 'ne Romcom. Die haben wir auch sehr aktiv verfolgt, mein bester Freund und ich. Und da haben wir auch beide das Ende sehr gefeiert. Einfach, weil's das ist, was man erwartet hat, so die beiden, für die man eigentlich die ganze Zeit war, dass sie zusammenkommen, das ist am Ende so passiert und das auf 'ne total ja, romantische und emotionale Art und Weise, so wie man sich's halt erwünscht hat. Und das das konnte man irgendwie schon vorhersehen, dass das passiert, aber es war halt einfach super umgesetzt und dann passt das halt auch.
Hm, okay. Okay. Ja, findest du denn dieses Genre generell oder verschiedene Genres haben 'ne Auswirkung da drauf, oder ändern irgendwas, was dann so, ja, das Ende anbelangt oder wie gut oder wie schlecht das Ende ist? Weil bei so 'ner Romcom zum Beispiel hast du ja meistens wirklich so ja, das Bild, dass am Ende irgendwie 2 Charaktere zusammenkommen müssen einfach, äh, auf irgend 'ne Art und Weise oder sowas, ändert da was dann, wenn man das vielleicht auch mit “Game of Thrones“ vergleicht?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also bei „Game of Thrones“ war es natürlich schon so 'n bisschen es heißt ja so: Spiel. Und dann will man natürlich auch irgendwann am Ende wissen, wer der Gewinner ist. Und dass da geht man natürlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein, als jetzt bei so 'ner Romcom, wo man weiß, ja, die Regisseure haben einen jetzt die ganze Zeit so 'n bisschen drauf gedrillt, dass man da so für dieses bestimmte Paar ist und nicht für irgendwen anders. Und klar, dann dann erwartet man natürlich ganz andere Sachen bei so verschiedenen Genres.
Ist die Erwartung dann auch so 'n bisschen unten, was generell die Serie anbelangt, weil du in ja solchen Serien oder solchen Genres ja schon irgendwo weißt, wo ja, wo es so hinausläuft quasi.
Nein, das würde ich nicht sagen. Also, ich ich ich habe immer hohe Erwartungen in dem Sinne, dass ich halt hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde, dass oder beziehungsweise nicht enttäuscht werde, aber halt so, dass die dass die Autoren und die Regisseure sich selbst gerecht werden und die Story, die sie so gut angefangen haben, auch zu 'nem würdigen Ende bringen.
Mhm. Gibt es denn so 'n Ende, was du jetzt per se nicht super gut fandest oder super schlecht, sondern einfach so 'n Ende, was dich so lange beschäftigt hat einfach? Wo du so irgendwie lange darüber nachgedacht hast? Also, im Sinne von nicht Verständnis, auch, kann's auch sein, aber auch so, was dich vielleicht auch inspiriert hat auf irgendeine Art und Weise?
Äh, Inspiration jetzt weniger, aber, ähm, „The Walking Dead“, äh, war 'n relativ interessantes Ende, weil einfach diese Serie ging meiner Meinung nach viel zu lange und so, das das hat halt irgendwann einfach mehr oder weniger aufgehört, wahrscheinlich einfach, weil so die Luft raus war, weil dieses Ende, das hat jetzt nicht wirklich so irgendwas mit diesen Zombies erklärt oder alle sind gestorben, irgendjemand hat gewonnen. So irgendwann haben sie einfach so gemerkt, die Geschichte, da gibt's nichts Neues. Und dann hat das halt einfach so aufgehört. Und da ich das fand ich halt immer 'n bisschen ja, nicht zufriedenstellend. Das war jetzt kein besonders schlimmes oder gutes Ende. Aber ja, es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt.
Ah, okay. Ja, völlig verständlich. Ne, du hattest ja auch jetzt angesprochen, äh, dass The Walking Dead, glaube ich mit 11 Staffeln oder so ja, 'ne super 'ne super lange Serie ist. Äh, würdest du denn im Verhältnis dann doch schon irgendwie sagen, dass, ja, wenn's irgendwie irgendwann trocken wird und sich so 'n bisschen zieht alles, dass man schon dann, ja, eher die Erwartung hat, oder, dass man schon mit dieser Einstellung eingeht äh, so reingeht. Ja, das Ende kann nicht so gut werden, wie wenn die Staffel, äh, so bisschen besser gewesen wäre.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, so 'n Serienende hat natürlich ganz viel mit Timing zu tun. Man man muss einfach wissen, wann man aufhört und wenn man das schon nicht weiß, dann wird das Finale meistens auch nicht so toll.
Okay, ja, da differenzierst du auch. Ne, es war auf jeden Fall super interessant zu hören, ja, wann für dich so 'n Serienfinale, ja, für dich so gelungen ist oder halt enttäuschend, oder was die Relevanz überhaupt für dich ist. Und ja, dafür bedanke ich mich auf jeden Fall.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.